Nah, oke. Ngomongin tentang penggunaan e-wallet sehari-hari, aku tuh cukup sering menggunakan e-wallet, malah aku sekarang tuh mmm, jarang banget punya cash, uang uang tunai. Apalagi Gen Z, Gen Z, mmm, kayak aku ini, dikit-dikit pasti kalau lagi belanja kopi ataupun misalnya belanja makanan di suatu, mmm, supermarket ataupun merchant makanan, biasanya tuh langsung nanya, "Eee, Mbak ada QR? Mas, ada QR, eh, ada QRIS?" Gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya nih pengalaman penggunaan e-wallet itu hampir bisa dikatakan ya dari setiap transaksi, setiap hari, bahkan kalau ditanya ada uang cash nggak? Bahkan aku nggak punya uang cash 1 lembar pun Kak, gitu.
Iya. Hmm. Cash, ya. Udah cashless ya nih ya, sekarang ya? Heeh. Heeh. Heeh. QRIS, iya. Heeh heeh. Hampir setiap transaksi kali ya? <chuckles> Iya iya. Iya, dan karena sekarang dimana-mana udah tersedia sih ya, eee, QR itu ya. Bahkan, di warung bahkan sekalipun udah bisa, gitu ya? Pakai, pakai e-wallet gitu. Iya.
Betul, memudahkan banget! Mmm. Betul. Ada cerita, eee, apa, pernah a juga aku lihat, bahkan ya tukang parkir itu dia udah punya QRIS. Jadi kalau kita punya ada alasan kayak, mmm, "Oh, nggak ada uang kecil, eee, Mas atau Bang." Oh, bisa di QRIS Rp1.000, Rp2.000. <chuckles>
Gimana tuh, Kak? Eh Oh, tukang parkir. Oh, jadi dia sediain ya? Oh, QRIS aja gitu ya? Oh, ya, ya, itu itu dia pinter juga tuh, eee, ininya ya, strateginya. Oke oke. Nah, biasanya eee, oh ya boleh tahu enggak? S eee, pertama kali menggunakan e-wallet tuh kapan dan punya enggak sih, Kak, eee, preferensi khusus, ya misalnya kan sekarang udah banyak tuh ya, eee, yang paling yang paling sering dipakai tuh e-wallet apa gitu?
Mhm. Oke. Kalau ngomongin, mmm, e-wallet nih, pertama kali, itu mungkin ya seinget aku, itu awal-awal adanya e-commerce, e-commerce yang timbul di Indonesia. Kita bisa sebut ya ,mungkin toko oren atau Shopee, gitu, betul. Nah, mmm, kalau ngomongin e-wallet mana nih yang sering paling aku pakai, biasanya e-wallet yang memang udah terhubung ke e-commerce tersebut. Mmm, jadi aku paling sering nih gunain kalau boleh nyebut ini ShopeePay. Itu paling paling sering nih aku gunain, karena memang kalau dikit-dikit belanja online atau belanja di Shopee kan tinggal, mmm, connect aja, gitu.
Mhm. Pertama kali dia, mhm. Mhm. Oh, iya iya. Iya iya iya. Oren sama s sama hijau ya, heeh, heeh. Heeh. Oke. Heeh. ShopeePay, ya? Oh. Eh Kayaknya Kakaknya ini nih, eee, apa, eee, belanja suka belanja online banget nih ya? <chuckles> Tiap hari unboxing nih kayaknya. <chuckles>
Oh, iya, betul. <laughs> Sering, sering banget tuh, mmm, belanja paket. <chuckles>
Oke.